¿Me puedes contar de un lugar que te hizo sentir pequeño ante la naturaleza?
Claro, mira, tengo 1 en mente claramente en estos momentos porque fue una visita que hice al Gran Cañón en Colorado, que, pues, eh, la verdad no me lo no me lo imaginaba, no me lo esperaba, y, eh, fue un descubrimiento, pues, increíble, transformador, me dejó, eh, una especie como de reflexión de de que ante la naturaleza y ante los fenómenos naturales, pues, somos como como pequeños granos de arena en la inmensidad que nos tocó vivir. Entonces, fue una experiencia muy linda, inmensidad que nos tocó vivir. Entonces, fue una experiencia muy linda, muy bonita.
Guau. Ajá. Exacto. <chuckles> Ajá. ¿Y cuál fue tu sentimiento al al a darte cuenta? Pues, que somos un punto, como comentabas en la naturaleza, ¿cuál fue tu sensación?
Pues, me sentí como sí formara parte de un todo enorme, inexplicable, eh, a veces no hay una palabra clara que des defina, pues, este tipo de sensaciones. Pero, sí llegan muchas cosas como son emociones conocidas, como, por ejemplo, ganas de llorar, mucha alegría, mucha felicidad. Entonces, eh, sí quieres te cuento cómo fue que llegué ahí.
Ajá. Okey. Ah, okey. <chuckles> <inhales> Claro, por supuesto. Eh, en lo que estabas comentando, ¿qué fue lo primero que llamó tu atención en esta experiencia?
Mira, te cuento que lo primero que llamó mi atención, llegamos manejando a un pueblo que está cerca del Gran Cañón, se llama Sedona. Y, eh, Sedona, pues, es un un lugar místico de una belleza espectacular, porque desde que vas entrando comienzas a ver muchas formaciones rocosas. Y las formaciones rocosas son de tonalidades como rojas, eh, son rocas en colores rojos y ocres. En en particular, recuerdo 3 que son, mm, especies de montañas que se formaron de desde las eras geológicas y que se quedaron en forma como como de rocas inmensas. Me acuerdo de c de la Catedral Rock y de Bell Rock, eh, llamaron mucho mi atención porque es como si entraras a al planeta Marte, me supongo que así es Marte, ¿no? Todo rojo, rojo, rojo, y y luego de ahí, pues, ya llegamos al al pueblo de Sedona, que es muy conocido, tampoco lo sabía, porque tiene vórtices energéticos. Esto quiere decir que hay como puntos de energía en diferentes lugares, donde se supone que es tan intensa que, por ejemplo, mm, los árboles que crecen a por ahí se comienzan a enroscar, no crecen hacia arriba, crecen así como enroscaditos.
Adelante. Ajá. Okey. Ajá. Oh. Guau. Ajá. <chuckles> Guau. ¿Cómo crees? Impresionante, muy impresionante.
Ujú, y eso, pues atrae a muchos buscadores espirituales, a sanadores, a practicantes de yoga, ves gente meditando por ahí en en todos los parques y en las áreas verdes.
Sí, claro. Ajá. Ay. Es muy concurrida la zona, definitivamente. Y luego cuéntame lo que sigue. <chuckles>
Mira, te digo co <chuckles> te sigo platicando. Estuvimos ahí cerca de un área, eh, con un arroyo que también nos hablaban de que esas aguas también tenían mucha energía, tenían como, pues, m o a tu mente es poderosa, ¿no? Y y si todo es o lo conectas a a la naturaleza del lugar y a todos estos paisajes que te cuento, pues obviamente había mucha gente bebiendo el agua, caminando sobre el arroyo, pero en silencio. No veías, eh, gente gritando, no escuchabas música, todo era muy respetuoso, muy muy mu mucho silencio. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que es la había una actividad que e es, eh, poner una roca sobre otra, una pequeña piedrita sobre otra, tiene un nombre, eh, este tipo como de pequeñas esculturas, la gente las iba haciendo. Entonces, por todos lados veías roquitas, pe eh, piedritas que se iban colocando, que no se caían, y se vería se veía muy curioso. Y luego, pues, ahí veías también gente meditando. Entonces, como que eso fue un preámbulo, digamos, de lo que nos esperaba cuando ya finalmente subimos a a observar y a presenciar la magnitud del Gran Cañón del Colorado.
Yo te escucho. <chuckles> Sí, claro. Ajá. Ajá, ajá. Ah. Sí, claro. Ajá. Ajá. Te iba preparando como para el evento principal, ¿no?, ahí el el asunto este que ibas en el camino. ¿Tú participaste en alguna de estas actividades?
Sí, fíjate que a mí me gusta meditar, entonces, por supuesto que aproveché para sentarme en silencio y, pues, mi meditación fue más bien enfocada en disfrutar lo la armonía del entorno, en sentir el aire en la cara, en escuchar el el agua que corría por este arroyito, escuchar las aves también. Oh, como que era un equilibrio, pues, muy bonito e entre la naturaleza y todo y y la vista y y lo que estabas tú, eh, digamos, encontrándote a ti mismo ahí. Fue muy bonito y, totalmente, como te platico, inesperado, ya que yo fui a este viaje porque me invitaron, pero jamás me jamás me habían dicho que iba a ser este, eh, místico, ¿no? Ujú.
Ajá. Guau. Sí, claro. Ta Fue sorprendente, ¿no? Claro. Y en ese momento de meditación, ¿cuál fue tu sensación, la que más invadió tu ser?
Pues mira, lo que mejor me sentí fue en ese momento. Ah, eh, venía atravesando una época de malas rachas, eh, por eso no quería ni siquiera ir al viaje, ¿no? Venía atravesando por épocas de malas rachas, de que todo se se te sale mal, que no se acomodan las cosas. Pero cuando estuve ahí, dije: "Vaya, o sea, d todo tiene un sentido y todo tiene un porqué". Y lo que me pasó es que me sentí muy agradecida con la vida, me sentí muy agradecida con mis amigas que me, eh, insistieron en ir ahí, me sentí muy agradecida porque, pues, eh, simplemente estar viva, estar respirando, tener salud, tener familia. O sea, hay tanto por agradecer que, la verdad, la emoción y la sensación que predominó en mí fue la de agradecimiento.
Okey. Sí, claro, no tenías ni ganas ahí. <chuckles> <chuckles> Exacto, ajá. Hermoso. <chuckles> Guau, no, pues, qué bonito, ¿no?, después de que venías con así: "Ay, no voy, o sea, no, tengo flojera". Y definitivamente lo que comentabas es todo tiene un propósito, ¿no?, entonces, no te imaginas esta experiencia, la cual fue muy liberadora para ti. Y después de este tema, ¿hacia dónde prosiguieron? ¿Estuvieron mucho tiempo en ese estuviste mucho tiempo en ese lugar?
Sí. En ese lugar estuvimos, eh, 2 días, pero después de estar en, eh, to pasar toda la mañana y la tarde, al día siguiente nos preparamos para ir al Gran Cañón. Ahí puedes irte, eh, rentas, eh eh, como unos jeeps, te rentan unos jeeps y te suben, o puedes irte en helicópteros, o sea, tú eliges, ¿no?, si traes tu propio vehículo. Pero, pues, nosotros a mí me daba miedo el helicóptero.
Okey. Ajá. Ah. <inhales> ¿Cómo crees? ¿Y cuál elegiste? ¿O cuál eligieron?, no, impresionante, ¿no?
Sí. Y nos fuimos en un Jeep. Entonces, te suben, te suben, te suben, y, pues, vas viendo a la alrededor todo es precioso, ¿no?, porque son paisajes que no estás a bue no no son comunes en mi país, entonces, no estoy acostumbrada a ello. Sí, y ya cuando llegamos a la cima nos dijeron: "Entonces sí, bájense, preparen sus cámaras para que observen", y nos bajamos, y es e el Gran Cañón, es es como un ser, haz de es un ser enorme, eh, es como un hueco gigantesco de colores rojizos que la verdad te quita la respiración, a mí me la quitó.
Ajá. Bueno, fuera de lo común, di. Okey. Ajá. ¡Guau! Pintados a mano dices, ¿no?, pintado a mano, ya parecía. Guau.
Sí. A mí me quitó la respiración, es una una profundidad de, m m eh, una extensión de hectáreas y hectáreas, y una profundidad no sé, d de miles de metros, no sé cuántos, la verdad, pero, ah, es muy impactante, n el el verlo así de shock de que te bajas del Jeep y no vas viendo nada del Gran Cañón en la subida, pero cuando te bajas y caminas y llegas a la orilla del Gran Cañón, la verdad, es una especie como de realización de que por algo estás en ese momento ahí, y muy te quiero contar que mucha gente, incluida yo, eh, se nos derramaron las lágrimas. O sea, es somos muy sensibles, tal vez, tal vez soy muy sensible, pero es maravilloso.
Guau. <laughs> Guau. <laughs> Ajá. Adelante. <giggles> Ay, qué qué qué bonito. <chuckles> Ajá. Eh, fíjate que esto pasa cuando conectas con la naturaleza, ¿no?, como que te sientes parte de y te das cuenta que eres más grande de lo es más grande de lo que tú te imaginas. Qué genial, ¿eh?
Ujú. Sí, le es es más grande y es también, ¿cómo te digo?, hay una palabra que aprendí, que creo que me gusta mucho, porque me me re me hace sentir exactamente, que se llama inefable. Inefable quiere decir que no tiene, eh, manera de explicarse en palabras. Es inefable, o sea, lo sientes nada más y lo vives. Y, pues, eso fue lo que me sucedió, eh, como te digo, ese Gran Cañón, ese esa coloración, y aparte, ver el cielo, sentirme ahí y como parte de un todo, pues, es como muy espiritual, muy místico. No necesitas en ese momento nada más que quedarte ahí y pasa el tiempo volando.
Ajá. Aviéntala. ¡Guau! Ajá. Ajá. Guau, o sea, definitivamente, eres una persona muy empática con la naturaleza, con tu entorno, noble, o sea, eres una persona que conecta con facilidad, y tu expresión de tus lágrimas, no, hablan más que 1000 palabras, ¿no? O sea, tú dices, es algo que a veces no puedes decir, no se define en una en una frase, ¿no? Pero fue impresionante. ¿Y la altura, eh eh, te da algún miedo las alturas? Porque dices que subieron, subieron, y cuando bajaste, te diste cuenta que eras muy pequeña.
Ujú. Sí, mira, la altura sí me da miedo, pero, más que nada, eh, bueno, ahí no te arriesgas, porque, obviamente, te llevan a sitios muy seguros, pero también, pues, había la la posibilidad de que si querías, podías bajar y recorrer el Gran Cañón por la parte de de abajo, que también dicen que es maravilloso. Nosotros no lo hicimos y también, pues, te dan la oportunidad de de si quieres rentar un vuelo en helicóptero para que lo conozcas en helicóptero, tampoco lo hicimos. Pero sí quiero que sepas que es un parque natural que está pero muy bien cuidados, en ese sentido, los Estados Unidos son, pues, no sé, líderes en el cuidado de estas zonas, eh, ambientales, naturales, mm, está muy limpio, todo está muy protegido, muy seguro y, pues, vale la pena, ¿eh? Vale la pena hacer un recorrido por esos lugares.
Sí. Okey. Guau. Ajá. <chuckles> Ajá. No, sí, así como lo cuentas, se escucha increíble, o sea, lo vas contando y la imaginación vuela, así de los colores, el aroma, el aire, la sensación, eh, y que tus compañeras, dices que no ibas sola, ¿no? Ibas con amigas. ¿Cuál fue la la reacción del grupo en general?
Sí. Sí. Mira, s eramos tres m y l las o otras d dos amigas, cada quién venía, eh, de un contexto de situaciones que venían d distintas pero cada quién veníamos pasando por nuestros propios temas. Ellas también tenían sus temas, también querían ir ahí a relajarse, igualmente pues yo creo que no se lo esperaban porque también se sintieron, pues, invadidas por la belleza del entorno. También derramaron sus lagrimitas. También respiraron aire puro.
Ajá. Claro. Ajá. Guau. Ay, que así que qué bonito, ay, qué bien.
Se pudieron sentar a meditar. Entonces fue una experiencia porque no nos la esperábamos, sinceramente pensábamos que nada más era llegar, ver, tomar fotos y regresarte, y, pues, la verdad, no es así. Tienes que abrir los sentidos para poder disfrutar mejor y creo que se logra porque la gente, aparte, los turistas que estaban en la zona, como te decía, pues muy cuidadosos. No había que estuvieran escuchando música. O o sea todo mu era un silencio, pues, la verdad, un silencio que te llenaba. No, no había nada más que que buscar.
Claro. Ajá. No, no, no impresionante. No, definitivamente hubo una belleza física y una belleza espiritual, como tú decías, ¿no? Me conecté conectaron las 3, estuvieron ge este, sacaron aquello que a la mejor era difícil en otro entorno, ¿no? Donde todo el tiempo corriendo hacia un lado, hacia otro, eh, fue algo muy liberador y im impresionante, así como lo cuentas, es increíble, ¿eh? Definitivamente se harán ganas de ir, oye. <chuckles> Se escucha muy genial.
Sí. Ujú. Sí, es que la naturaleza te ayuda a soltar aquello que no puedes controlar. Estar delante de la naturaleza es, pues, no estar controlando nada, y ese ese sentimiento de de soltar, pues, te libera, te sientes libre. Y creo que esa es una una, eh, un estado que hemos perdido los seres humanos: ser libres, porque siempre estamos tan ocupados, tan ansiosos, corriendo, con miles de preocupaciones, que nos atamos, nos amarramos. Y la naturaleza, por el contrario, te dice: "Aquí no puedes controlar nada, entonces suéltate".
Guau. Exacto. Así es, correcto. <chuckles> Exacto. ¿O y tú qué recomenadón le re recomendación le darías a alguien que se resiste a este encuentro de conectar con su nat con la naturaleza?
Pues, yo creo que lo primero es, eh, como te decía, pues, pensar que realmente hay la mayoría de las situaciones en nuestra vida no se pueden no se pueden tener bajo un control. Y entender esa parte, entender que no hay m más que vivir eh día a día, paso a paso lo que llega. Y creo que con estando en contacto con la naturaleza, realmente si te enfocas en los sonidos, en los aromas, en en estar cerca hasta de un árbol, te ayuda un poco a suavizar todos tus problemas, a, pues, no sé, a ceder, a ceder. Entonces, ah, ¿qué le recomiendo a todo mundo?, pues, que siempre den un paseo por el campo, que no dejen pasar un día sin estar cerca de un árbol, que no dejen pasar ni un día sin siquiera pisar el pasto descalzos. Es más, sentarte junto a una planta, con eso tienes.
Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. ¡Guau, qué bonito! No, qué bonito. La forma en que lo estás comentando es muy liberador, mu muy refrescante cómo estás contando tu historia. Y muchísimas gracias por compartirla, ha sido genial y, definitivamente, me transportaste a tu mundo. Gracias.
Pues, para mí, fue un placer conversar contigo y ya tener estos recuerdos. Te agradezco mucho esta plática y hasta muy pronto.
Sí, qué bonito. Igualmente, gracias.